Ah.
Et ça franchement chapeau à eux.
Ouais ça ça avance quand même, heu
Ouais. Bah, à force d'avoir des personnes qui vont se plaindre. Heu, de leurs données qui se font voler, bah, ils ont mis en place ces directifs
Ouais. Ah c'est cool ça, il me semble
et je crois que ça rentre en vigueur cette année même.
Ben, ça s tu vois, ça c'est un des li un des avantages de l'Europe parce que je pense qu'à ce niveau là, on est quand même en avance sur le monde. Enfin, je pense qu'aux États-Unis, c'est beaucoup plus, heu
Exactement.
c'est beaucoup plus, on va dire souple, ouais, voilà.
C'est beaucoup plus light, en fait.
Et
mais heu, mais oui et après ils vont se plaindre que les Américains ils vont se plaindre comme quoi on n'importe pas des produits comme le Cybertruck ou, heu, leur nourriture leur nourriture on en parle même pas mais heu, après le Cybertruck ça respecte aucune règle de production de voitures en Europe.
Mmh. Exacte Oui, c'est ça, c'est ça, j'avais lu ça, ouais.
Bah, déjà, le poids c'est 3- 3.5 tonnes. C'est même plus une voiture civile, c'est un poids lourd.
C'est ouais. C'est c'est par rapport à des normes envi environnementales et tout, c'est ça?
Heu, alors en Europe, on a des des normes pour la construction des voitures qui doit être respectées.
OK. OK, mais du coup, pourquoi?
Si, par exemple, heu, Toyota veut produire des voitures en Europe, il y a des règles. Par exemple, il y en a un qui dit que la devanture de la voiture doit av doit être incurvée de 3 mm
Ah ouais, c'est précis.
pour réduire les impacts en cas de collision. Ah oui, oui
Ah oui OK, OK, OK, OK, OK donc c'est
en cas de collision avec un civil.
D'accord, OK, OK.
Alors que le Cybertruck ça respecte pas ces règles cette règle parce que la devanture c'est fait en métal et le métal, c'est impossible de le courber, heu, aussi précisément, quoi.